Слушай, вот расскажи, а как ты формируешь личную библиотеку полезных материалов?
Так, ну, вообще, много способов. Конечно, в первую очередь это то, что я их как бы нахожу, да? Соответственно, я, м, часто как бы, м, э, сёрфю интернет, да, занимаюсь какими-то, а, поисками, м, полезной информации в интернете, но и когда я её всё-таки нахожу на своих любимых ресурсах, то я её записываю.
Мгм. Так. А что значит записываешь? Э, как? Куда? <chuckles> От руки, в блокнотик <chuckles> или ещё какие-то варианты?
<chuckles> Э, ну ну, от руки в блокнотик- это меня немножко раздражает, когда заставляют записывать, например, в университете, поэтому я нашел <chuckles> другие способы, как их записывать всё-таки виртуально. А, и для этого я вообще долго искал инструмент, который мне подойдет, то есть я прошел и через Evernote, и через просто приложение "Заметки" встроенное, и через, ам, там Notion, такой был сервис, ну и даже через такой экстрим экстремальный, скажем так, вариант, как Emacs Org-mode. Это достаточно интересное приложение, но в итоге я остановился на Obsidian.
Мгм. Ага. Ага. Ага. Так, а ты сказал, Notion был. Он что, уже, м, пам э, канул в лету? Или вси
Нет, "Notion" ещё существует, просто мне он не нравится. <chuckles>
А, окей! Для тебя он уж канул в лету. Понятно. <chuckles> Хорошо. Ты выбрал как "Obsidian" "Obsidian" как, э, ресурс, э, который ты используешь для хранения полезных ин материалов, правильно я понимаю? Мгм. Слушай, а можем немножко откатить назад и вообще вот к теме вот этой личной библиотеки полезных материалов, э, вот сказать, по какому принципу ты вообще подходишь, что это полезное или не полезное, и как ты эту библиотеку для себя формируешь?
Да. М-да. Знаешь, вообще изначально я, м, как бы, м, всё начинается с чего? С того, что я пытаюсь решить какую-то проблему, да? А, и соответственно, если я её решаю с помощью какого-то материала, значит, он полезный, и я не сь не ленюсь. То есть обычно что бы сделали люди? Ну, решили проблему и решили. Отлично всё, пошли дальше. А я запишу, потому что эта проблема может возникнуть в будущем или не со мной, и, соответственно, будет чему помочь.
Так. Мгм. Ну да. Всё. А Ага, то есть ты, м, делаешь, э, заметки по по чему, что это? Инструментарий, э, не знаю, пути решения, какие-то подсказки, э, м, ресурсы. Что это?
Ну, глобально говоря, я просто много чего называю проблемой, то есть, например, проблема- это в том числе, если я там учу какой-то, м, какую-то тему для, э, своего обучения в университете, и я не понимаю язык методички, не понимаю язык учебника и захожу в интернет, чтобы посмотреть, соответственно, по этой теме какие-то объяснения, и если мне какое-то объяснение нравится, то я его записываю. То есть это тоже решение проблемы, но, конечно, я имею в виду и пути решения каких-то проблем, там, с электроникой, с техникой, э, с, э, чем-то еще, ну и, конечно, э, ру руководство использования какого-то инструментария, каких-то утилит программных, ну или каких-то физических, как бы, устройств.
Мгм. Так. Мгм. Мгм. Понятно. То есть, в принципе, это может быть любая проблема. Слушай, а вот такой практический вопрос тебе задам. М, ты упомянул, что у тебя есть, э, любые любимые ресурсы, э, которыми ты пользуешься, чтобы ответить на свой вопрос. А как ты относишься к ресурсу, естественно, не для всех задач, но, тем не менее, к такому ресурсу, как Wikipedia?
Да. Хорошо отношусь, но есть у нее, конечно, проблемы с тем, то, что, э, там достаточно часто достаточно пресная информация и она, э, не то чтобы хорошо объяснена. То есть, а, к примеру, если идет речь про, а, как какую-то, м, науку, то есть, допустим, про математику, то там часто она написана не лучше, чем в учебнике, то есть не не более, э, популярна. Но да, да, но это, в принципе, хороший ресурс, если тебе нужно просто найти, э, источник каких-то фактов. То есть почему, э, хороший? Потому что там есть ссылки на источники, а, а е и эти источники чаще всего авторитетные. А если ты, э, всё-таки как-то, э, просто в интернете будешь искать это, э, как-то в гугле, там, н и то есть, то источник, который ты найдешь, могут быть не такими хорошими.
Мгм. Так. Ага. Непонятнее, да? Мгм. Мгм. Ага. Мой вопрос по поводу Вик Википедии, он был как раз с точки зрения надежности, э, этого ресурса, потому что, ну, по идее это такой, как это, open source да, то есть, э, пишут все, кто хотят, но, правда, все друг друга проверяют. Ну, то есть вопрос, э, вопрос надежности, да.
А, да, да. Тут есть такой момент, то что, э, в "Википедии" часто происходит вандализм, и как-то, э, статьи, э, там не не правдивую информацию, а, указывают на них, ну или же это даже происходит скрыто. То есть какие-то люди специально внедряют какие-то сведения для того, чтобы, э, изменить, скажем так, э, мнение по поводу объе определенных тем. Но, м, э, это всё достаточно сильно пресекается, ам, а, но при этом я бы сказал то, что, а, есть у "Википедии" свои проблемы, в общем, потому что там есть множество правил о том, то что определенные источники там не считаются авторитетными, хотя я бы посчитал их авторитетными, и многие как бы связывают это с каким-то предвзятым отношением или с какой-то политической мотивированностью этого ресурса. А, по этой причине и "Википедии" доверять полностью нельзя, это правда.
Мгм. Мгм. Так. Ага. Да, а кому же каким источникам можно полностью доверять, на твой взгляд?
А я думаю, что, в принципе, никаким, то есть какую-то информацию, её просто нужно проверять в нескольких источниках. Особенно хорошо, если эти источники считаются как противоположными по своему уровню предвзятости. И если она во всех освещена как-то похоже или ты можешь как-то разделить какие-то похожие моменты, то вот эта общая квинтэссенция- это, скорее всего, правда.
Мгм. Так. Ага, окей, поняла. Хорошо, про ресурсы понятно, а вот э с точки зрения там, ну, вот ты решаешь какую-нибудь проблему, собираешь нужную информацию, но получается, что у тебя такой очень большой объем, э, и очень разносторонняя информация. Как ты её систематизируешь потом в своей личной библиотеке?
А, м тут помогает "Обсидиан", м, потому что в "Обсидиане" есть особые функции, которые как раз-таки на это и нацелены. А, это та, кстати, причина, по которой все остальные, а, средства, кроме, наверно, Emacs Org Mode, проваливались. А, так вот, а, э, "Обсидиан" создает граф зависимостей между твоими, а, заметками. То есть, если ты, допустим, имеешь вот, представим то, что у меня есть заметки по физике. Я учу физику. И я могу написать про какую-то тему, там, допустим, про, а, ферромагнетизм. И в этой теме я начну учитывать то, что в отличие от, там, феро э, в отличие диэлектриков и там каких-то еще, э, материалов, там, ферромагнетики делают то-то и то-то. Вот на эти материалы, которые я упомянул, я делаю гиперссылку, то есть прямо как на Википедии. И они отсылают меня к этим темам. И таким образом "Обсидиан" строит зависимости между твоими заметками, и ты можешь это даже визуализировать и доходчиво видеть, что с чем связано, какие, как бы, предметы с чем могут, а, иметь какую-то взаимосвязь. И это очень помогает структурировать всё.
Так, расскажи. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Так. Ага. Ага. М, любопытно, то есть ты такой создаешь свою мини-Википедию?
Да, по сути говоря по сути говоря, да.
Похоже. М, круто! Хорошо, а вот это вот твоя личная библиотека. О, ты её создаешь, э, больше для себя или у тебя, не знаю, были случаи, был опыт, когда это нужно было еще кому-то?
Ну, конечно, у меня много раз было, что это было нужно еще кому-то, но я бы не сказал, что я создаю это для них, да, потому что, э, если они хотят, они могут сами создать, как бы. А я скорее это создаю для себя, но это часто, как бы, а, скажем так, пригождается для каких-то, а, ви по для какой-то помощи друзьям, например, да. Э, и они могут, как бы, ко мне обратиться. Если у меня в моей библиотеке есть какая-то информация полезная, то я могу с ними ей поделиться. И тут, кстати, помогает поиск. Что я еще хотел сказать важно по поводу "Обсидиан", то, что "Обсидиан" вот- это не ресурс. "Обсидиан"- это приложение, это просто редактор текста, который ф отформатирован, конечно, в определенном формате, который легковесный и может читаться без польз использования "Обсидиан", то есть абсолютно голым взглядом, э, в "Блокноте", да? В "Блокноте" "Виндовс", допустим. И это позволяет мне владеть моей информацией, то есть это не "Гугл Документы" и не Notion, кат где всё это хранится в каком-то облаке и ты своей информацией не владеешь. А здесь она к хранится на моем компьютере, и я могу сам выбрать, куда я ее хочу, допустим, а, резервную копию произвести, в какой из облачных сервисов. Поэтому этим мне и очень нравится "Обсидиан".
Мгм. Ага. А. Так. Ага. Ага. Ага. Так. Ага. Слушай, а раз ты говоришь, что всё хранится на твоем компьютере, то вот, э, в случае, когда ты, а, э, не вла не владеешь сейчас своим компьютером, да. То есть вот, э, ты где-то с телефона. А, правильно я понимаю, что ты тогда, получается, не можешь зайти в свою библиотеку?
А, могу, потому что я настроил синхронизацию с помощью своего "Гугл Диска". То есть, а, мо и на телефоне тоже доступно приложение "Обсидиан", оно абсолютно прекрасно работает, я удивлен, насколько хорошо оно работает, потому что "Обсидиан" поддерживает большое количество расширений, и эти расширения обычно достаточно комплексную функциональность добавляют, и они работают на телефоне каким-то образом, я не знаю каким. Но, в общем, он <chuckles> оно работает на телефоне, и автоматически, как только я сохраняю какое-то заметку у себя на компьютере, то она уходит в облако Google, и на телефоне моём оно, э, тоже приходит, и я могу зайти с телефона и продолжить редактирование с телефона или п ас произвести просмотр с телефона, ну и, соответственно, даже если у меня "Обсидиана" не будет на каком-то устройстве, то я могу прочитать это и просто глазами, прямо в предпросмотре, потому что формат этого этой разметки, он понятный. Это не какие-то страшные там теги, какие-то программные коды, которые всё это задают. Это просто Markdown. То есть это буквально
А. <chuckles> Ага. Ага. М. То есть эро интуитивно понятно, да?
да, интуитивная, понятная разметка.
Ага, о, любопытно. Хорошо. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты вот свою личную библиотеку, ты её используешь только для технических знаний или, ну, назовем это так, какие-то гуманитарные знания? Не знаю, насколько ты в них погружаешься или нет. И вот насколько ты формируешь полезную для себя инва информацию, ну, не связанную с, э, сложными техническими понятиями, с учебой и с работой?
М, не уверен, насколько много я вообще по поводу гуманитарных знаний интересуюсь, но, а, к примеру, я недавно, ну, как недавно, я до сих пор этим занимаюсь, это, вот, так сказать, продолжающееся событие, я учу новый язык страны, в которой я живу теперь, переехал куда и соответс
Мгм. Так звучит как вполне гуманитарные знания, да. <chuckles>
Да-да, <chuckles> и, соответственно, я активно использую "Обсидиан" для того, чтобы фиксировать, э, какие-то сведения, какие-то новые вещи, которые я выучил, и это помогает мне, наверное, эффективнее изучать этот язык.
Ой, слушай, вот это интересно. А можешь, э, рассказать поподробнее, потому что, ну, не слышала такого подхода: библиотеку хранения, а, или, не знаю, как правильно назвать, "Обсидиан"- это что, программа для систематизации знаний, да, или что что это?
Ну, вообще, я бы сказал то, что "Обсидиан"- это просто приложение для редактирования текста в формате Markdown. Это базово базово, если объяснить, но у него есть дополнительные функциональность, и вот эта вся дополнительная функциональность, она и позволяет тебе структурировать свои заметки. Опять же, вот этот, э вот эти гиперссылки, а, которые в нем есть, и граф зависимостей, который в нем есть, а. Ну, и это и позволяет тебе как-то, а, структурировать, а, те, э, заметки, которые у тебя там есть. Но базово- это просто приложение для редактирования текста.
Ага. Так так, ага. А Окей. И как же тебе это приложение для редактирования текста поможе помогает в изучении языка? Вот совсем коротко?
Ну, если совсем коротко, то точно так же, как это помогало бы мне, если бы я там записывал правила в тетради, потому что, не знаю как там у других людей, но мне не обязательно что-то писать рукой, чтобы это запоминать. Если я это пишу на компьютере, эм, и как-то, а, разделяю, то есть где-то суммирую, где-то, наоборот, расписываю подробнее, где-то придумываю примеры, а, допустим, какого-то правила, то неважно, в каком формате я это буду записывать, но если я это записал, то это лучше запомнилось.
Ага. Так. Ага. То есть правильно я понимаю, что ты используешь для, э, грамматики в большей степени "Обсидиан", да? Ну, потому что изучение языка, оно много может быть и про, а, вокабуляр, да, про лексическую там, м, про большое количество лексических знаний, да. Это может быть грамматика, которую ты точно используешь, э, э, что, ну, вот там слушание, говорение. Вот это вот уже история, наверное, не про письменный редактор.
Мгм. Ну конечно, конечно, те моменты, они уже не совсем тут можно применить, э, <chuckles> просто редактор текста, но да, я в основном занимаюсь конспектированием, по сути, в "Обсидиане", и конспектирование в основном помогает с грамматикой только.
Мгм. Грамматика, да. То есть там изучение, м ну, или запоминание новой лексики, ты не используешь, э м этот это приложение для, а у для изучения новой лексики. Это запоминание.
М. Ну, вообще нет. И я считаю то, что там аудирование какое-то вот это, опять же, речь устную и лексику я могу учить другими способами и вообще более натурально. То есть грамматика- это единственная такая вот, э, такой момент, который мне нужно учить прям намеренно, а остальное приходит как-то само из-за использования языка. То есть если у меня уже есть база какая-то языка, она у меня уже есть, то, соответственно, ам, и остальное оно приходит от того, что я наконец-то могу там слушать музыку, слушать фильмы, слушать видео на этом языке, а а также там общаться с людьми в жизни уже могу, и таким образом я и развиваюсь, то есть более натурально. Только грамматику мне вот нужно конспектировать и так вот учить.
Это как? Ага. А. Мгм. М. Ага, супер, поняла. Спасибо тебе большое за такую лекцию, да, интересное погружение в "Обсидиан" в том числе. <chuckles>
Да. <chuckles> А, ну, мне было приятно пообщаться, а. Спасибо за все вопросы, и, надеюсь, еще услышимся.
Взаимно. Пока!